Ya, ampun, gawat sih kalau kayak gitu.
Makannya aku sebenernya kecewa banget sih, kalau misalkan ada tim aku yang memang, eee, seolah-olah menyepelekan atas apa yang aku kerjakan dan seolah-olah dia tuh kayak bilang, eee, "Lu mah enak, kerjanya cuma gini doang", lah, dia kan enggak tahu tanggung jawabnya kayak gimana kan, disaat mereka, disaat mereka pulang jam 05:00, aku jam 09:00 masih di kantor.
Astaga, parah banget sih. Bener, bener. Iya sih, itu yang mereka enggak tahu, ya
Iya, mereka enggak tahu. Gitu.
Iya iya iya iya. Parah banget sih kalo kayak gitu. Oke. Kak, kalo misalnya nih kan Kakak kayaknya udah beberapa kali nih, berurusan dengan orang-orang yang seperti itu, gitu, orang-orang yang mungkin tiba-tiba berubah atau memang tidak mau berubah, gitu, Kak. Nah, kalau dari pengalaman Kakak sendiri nih, gimana sih sebenarnya cara membedakan antara janji kosong dan komitmen nyata, terutama pada di per dunia profesional pekerjaan atau misalnya di hubungan personal, gitu, Kak?
<laughs> Iya. Mhm. Mhm. Iya. Enggak, kalau janji kosong, itu biasanya, eee, buat aku mereka yang cuma ngomong tapi nggak dibarengin tindakan kan, dan cenderung, eee, mereka pun nggak bisa mengerjakan itu, gitu.
Iya. Mmm, bener. Nggak bisa, ya. Oke.
Heeh, karena sebenarnya kayak misalkan karyawan ataupun tim itu, sebenarnya butuh bukti nyata kan, bukti nyata, bukti nyata yang memang kalau, kalau lu bisa dan bilang gampang, ya udah kerjain, coba contohin yang yang gampang tuh kayak gimana. Jangan bilang, "Ini gampang", tapi dia nggak nggak ngasih solusi. Jadi cuma cuma ngasih kritik tapi tidak dibarengi dengan solusi yang bagusnya seperti apa, jalan keluarnya. Harusnya dibarengi dengan jalan keluar, gitu.
Betul, betul banget. Oh, aksinya, ya. Ngerti ngerti. Mmm, ya ya ya ya.

Ada sih ada, cuma nggak banyak, cuma ada beberapa kali lah, 2 kali lah kayaknya ada. Jadi udah udah dicontohin, udah diberitahu baik-baik, ternyata memang, eee, orangnya bandel, gitu kan, di sini aku langsung, eee, ini ya, sebelum, apa ya, jadi kayak, aku tuh kayak, Nista Maja Utama, jadi akut aku tuh kayak ngasih kesabaran dulu, ngasih tahu, ngasih kesabaran, kasih tahu kasih tahu gitu kan, terus contohin. Kalau masih dalam tenggang waktu, misalkan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, masih tetap aja, gitu kan
Oh ya? Mmm, paham paham. Iya. Waduh. Apa tuh Kak? Iya masih tetap.
biasanya aku langsung, lapor ke owner ku kan, karena kan akun aku tuh di dipercaya sama owner ku kan, jadi buat megang tim kan. Aku langsung langsung bilang, ini si A nih, susah buat heeh, susah buat diarahin, dampaknya kan ke tim yang lain, ke anggota tim yang lain. Ya udahlah, mending saran aku misalkan, "Mas" kan owner ku kan cowok kan, "saran aku Mas mending dia di-cut aja, soalnya nggak nggak benar malah jadi menghambat ke yang lain, yang lain lari ya ini jalan, kan jadi repot" gitu.
Waduh. Oh, paham paham. Performanya ya. Iya juga sih. Iya betul. Waduh. Iya juga sih. Agak susah ya, apalagi kalau seperti yang Kakak bilang tadi, bekerja dalam tim, itu akan mempengaruhi tim yang lain, gitu ya Kak. Oh, ok
Iya, benar benar benar banget, kayak jadi batu sandungan atau kerikil buat yang lain, kasihan.
Iya setuju lagi. Nah Kak, kalau misalnya nih, eee, sejauh ini ya, pada saat Kakak melakukan hal tersebut kira-kira ada gak Kak moment yang benar-benar, eee, mereka tuh sampai mungkin berjanji atau memohon-mohon kepada Kakak untuk tidak melakukan hal tersebut dan, akhirnya memang betul-betul berubah gitu Kak, dan cuman kat bukan cuman kata-kata doang gitu Kak?
Mhm. Mhm. Mhm. Ada sih, pernah itu sekali sih, jadi, eee, dia tuh kayak kayak bikin kesalahan kerja kan. Jadi, awalnya dia tuh bandel, bandel kan terus aku bilang, bahwa sebelum kirim ke klien tuh di di apa ya, di QC atau di di quality control oleh sendiri heeh, tapi dia langsung submit ke klien, eh ternyata
Oh ya? Gimana tuh? Oke. Mhm. Dicek dulu gitu ya. Oke. Ya ampun.
di apa, aku kan keseharian aku kan di kantor tuh kayak ngedit video sama animasi gitu kan, nah dia salahnya tuh ngedit template yang sudah disediakan oleh kantor kan, tapi, eee, lupa dihapus, file audio sebelumnya, file audio project sebelumnya. Dia langsung-langsung aja main kirim kan. Akhirnya kan ketahuan ini, eee, project-nya, eee, videonya bekas project yang lain ya, akhirnya kan ketahuan kan.
Oh ya, paham. Mhm. Astaga. Iya ya paham. Oh, diprotes ya?
Iya benar, akhirnya kan di situ kan udah mau di-cut tuh kan, terus dia kayak melas-melas jangan di-cut deh, nggak diulangin lagi gitu kan, di situ dia mulai agak berubahlah, langsung berubah mah, bukan agak berubah deh, langsung berubah gitu. Jadi, awalnya bandel, udah kejadian baru deh berubah gitu. <chuckles>
Mmm, ngerti-ngerti. Ya ampun kasihannya. Wah keren banget. Langsung kapok dan langsung memperbaiki, bagusnya gitu ya Kak.
E iya, heeh.